É, eu uso mais o Spotify, às vezes, eu uso um pouquinho o Amazon Prime, depende. O Amazon Music, na verdade, e e é isso, assim, e às vezes eu deixo o a coisa me levar. Mas às vezes também, se eu tô fazendo alguma coisa que eu tô um pouco entediada, eu coloco um podcast. Aí eu nem vou para música, eu mudo e vou pra um podcast.
Sim, correto. Aham. Olha, é uma é uma é uma forma de estímulo, hã, sonoro, não é? Não é não é necessariamente uma música, né, mas também, eh, às vezes você pega um, se você tem um um podcast favorito, né.
Uhum. É.
Você pega um tema que te que te te acorda, tipo: "Olha que interessante."
Sim. Às vezes, tipo eu tô no trabalho fazendo alguma atividade muito chata, aí eu coloco o podcast pra ouvir e vou trabalhando assim, sabe? Porque às vezes, sabe? Tem aquele dia entediante.
É. Claro. Ah, que interessante isso né. Sim, sim. Como é q como é é impossível não ter, mas você tem cuidado que o chefe não te pegue, né, escutando ou não tem problema?
Não, no meu trabalho até que não tem problema, sabia? Eu tenho colega que assiste o futebol assim, as melhores da rodada, tem. <laughs> E ninguém fala nada não, e ninguém enche muito as paciência com isso.
Ó, ó, que bom então Sério? Nossa, o legal o teu trabalho. Interessante isso realmente. Então você, né. Você tem essa liber se você tem essa liberdade e não afeta a produção, né. Então é uma boa ideia mesmo, em vez de você ficar procurando música, você procura um um podcast com um tema, né, que te que vá te interessar e te, ah, livre do do tédio que você pode sofrer aí duran no teu trabalho, né?
É. É, às vezes tem uns dias, assim, mais maçantes que custam mais, sabe, e aí eu costumo procurar por o algo assim.
É, quem não tem, né?

Ah, uma boa ideia mesmo. E e algum tema favorito assim de desses podcast? Política, ciência?
Olha, os 2 podcasts que eu mais escuto, nos últimos tempos, são: Não Inviabilize, da Déia Freitas, mas é uma coisa bem feminina <laughs> e o
Sim. Hã. Aham. Sim, já é mais voltado para o público feminino.
Ah, tem bastante homem que escuta, mas é um público mais feminino, né, eh, <clicks tongue> e o Mano a Mano do Mano Brown, eu adoro
Correto.
porque sempre tem um um um convidado diferente, sabe?
Ah é, essa daí é esse é mui é esse podcast é muito conhecido. Esse podcast é muito conhecido, e o Mano Brown, realmente, é já é uma lenda viva, né, de tanto da da música quanto do da cultura brasileira. Interessante interessante, realmente, e essa estratégia sua é. E então e com relação, assim, a as alguma história do passado, de alguma relação: tem uma música que te lembra uma pessoa, assim, que ou você quer lembrar ou você não quer lembrar?
É verdade, é verdade. Hum. Olha, eu acho que não sei se eu agora não me vem nada que eu não queira lembrar, mas eu lembro que eu tive, assim um um namorico quando eu era bem adolescente, e eu usava muito All Star. Então, ele sempre falava que, quando ele ouvia a música que o Nando Reis fez para a Cássia Eller, que é o All Star azul, ele lembrava de mim, porque eu estava sempre de calça jeans e All Star, sempre.
É. Sim. E e e esse tênis era um clássico da época realmente, eh, o All Star. Quem não usava um All Star? É, interessante também, assim Sim. E era
Aham. Pois é. Mas eu estava sempre, assim, sempre, só mudava o modelo.
Intere interessante que é um é um produto associado com uma música, né, é é realmente é achei que é. Olha, mas eh, ó, valeu o papo, realmente, eu foi legal, assim, eh, escutar o teu eh, essas tuas experiências, né. Muito obrigado mesmo, então.
Exato. Foi muito bom. Foi muito legal. Eu que agradeço, viu.
Ok. Ok, tenha então uma boa tarde, bye, bye.
Boa tarde.

É ca depende de cada pessoa mesmo, né. E mas é, tipo assim, algum gênero que você prefira mais a melodia, tipo o romântico, ou um gênero mais agitado que é mais a música realmente?
Não ter É. Olha, eu acho que depende do que eu vou fazer, por exemplo, se eu vou fazer alguma atividade física, por exemplo, aí eu quero fazer
Sim, aí é. Aí você você quer agitação, você quer a me você quer a música em si, né. Aham.
Exato. Aí eu vou querer uma música bem agitada, bem pra cima, porque eu quero eu quero, sei lá, me animar.
Correto. <chuckles> Energia, você quer sentir ener sim, eu imagino. Você vai você imagina que você vai numa academia, você já tá meio meio down, meio sem vontade, mas você decide, aí você vai colocar o quê? Um um Raça Negra? N não vai rolar, né, não vai rolar o teu mas aí você coloca um qual que é a música, assim, de academia? Qual que é o estilo que você que te anima realmente pra
Exato. Exato. Olha, depende, depende. Qualquer música animada, mas eu acho que talvez, hã, ou um rock and roll bem pesado, bem pra cima, bem pesadão mesmo.
Hum. Claro. Metallica, Guns and Roses.
Não, eu acho Guns ainda um pouquinho quieto, meio <laughs> eu acho.
<chuckles> Olha só! É, que é o eu eu s é, sim, eh, a história do Guns and Roses começa na com um rock pesado, né, nos anos 80, mas depois eles eles fazem uma versão mais light, né, mais
Vai ser bem quebradeira mesmo. É.
E então, qual que é a sua o teu heavy metal favorito, então?